Eee, eğer koymazsan çünkü sen daha da zor durumda kalıyorsun ilerleyen zamanlarda. Yani bazı durumlar oluyor ki gerçekten, emm, ailen seni istemese de sömürüyor. Maalesef ki bu bir gerçek ve o sınırı koymadığın sürece senin içinden bir şeyler kopuyor, senin hayatından. O yüzden kesinlikle belli yerlerde, belli konularda sınır koyman çok önemli.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki sende böyle düşünmeye sebep olacak neler var? Yani bir olay mı yaşadığın? Biraz anlatabilir misin? Bu sınır, ııı, ı koymadığında mesela, eee, bir şey mi oldu? Neden böyle düşünüyorsun?
Yani şunu örnek verebilirim. Eee, ben yurt dışında ı mühendis olarak çalışıyorum ve gayet kendime yetebilecek kadar maaşımı kazanıyorum. Kendi hayatımı sürdürebiliyorum. Eee, ablamsa Türkiye'de ve hemşire olarak çalışıyor. Eee, maalesef ki, eee, asgari ücretle çalışıyor, emm, ve bazı durumlarda atıyorum hani benim durumumun, ııı, çok iyi olduğunu düşünüyor o yüzden yani benim maddi durumumun çok iyi olduğunu düşünüyor ve o yüzden hani atıyorum bana gelirken di telefon al ya da bana gelirken, eee, ş evet bana gelirken şunu getir. Ya ben diyorum ki, eee, senin dediğin kadar kolay değil o işler. Yani ben burada ne kadar kira ödüyorum, senin haberin var mı ya da ben burada tek başıma yaşıyorum, emm, senin orada annemler orada, herkes yakın arkada herkesin var. Hani mesela bu bu durum, ben bu durum yüzünden sınır koymak zo Evet, sınır koymak zorunda kaldım.
Tamam. Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Anladım. Hıı, beklentiler oluşturuyor. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Seni çok üzüyor anladığım kadarıyla. Hı hı, peki, eee, şimdi açıkçası yani kardeşin seninle kendini, eee, kıyasladığı için mi bu sorunların çıktığını düşünüyorsun sen?

Eee, y yani, dalgasına vurdu. "Tamam be!" dedi, yani, normal bir kız, işte, abla-kız ilişkisinde olacak, "Tamam be, ne yaparsan yap." filan gibisinden. İçten içe üzüldü mü ya da kırıldı mı bilmiyorum ama, eee, daha sonrasında bir problem yaşamadık. Büyük ihtimal kırıldığını düşünmüyorum. Umarım kırılmamıştır.
Imm. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. <chuckles> Anladım umarım. Eee, peki sence senin koyduğun bu sınırlar, koymak zorunda olduğun sınırlar, eee, a bu konu, yani, bu tip, böyle, maddi konular mı yoksa duygusal konularda da, eee, sınır koyabiliyor musun? Mesela, çok üzerine gelindiğini düşündüğünde kendini kapatmak gibi vs. ya da manevi konularda. Ne düşünüyorsun?
Evet, nesi kesinlikle özellikle annem, i tarafından duygusal bir sınır çektim. Annem, eee, beni çok şey olarak görür mesela, dert ortağı, eee, işte arkadaş. Eee, ablamla tam tersi ilişkileri vardır. Onlar, tam bir anne-kız ilişkisi vardır. Evet, kesinlikle ama ben onun dert ortağıyımdır. Eee Evet, kesinlikle ve eee, bazen benim onun kızı olduğumu unutarak bana, eee, bazı şeyler söylüyor; atıyorum, dertlerinden bahsediyor, hislerinden ama ben onun kızı olarak çok üzülüyorum mesela, yani, hani, kaldıramayacağım şeyler bazen söylemiş oluyor o yüzden Yani, evet, hani, eee, kendi atıyorum, abisiyle olan sorununda, işte, atıyorum, b ailesiyle sıkıntılar yaşıyor. Hani, ben o kadar bilmek istemiyorum. Anne, ben senin dert ortağın tabii ki de olmak isterim ama ben senin kızınım öncelikle. Yani, ona bu sınırı çektim çünkü gerçekten, eee, zaman içinde ben çok Evet, kesinlikle, yani, onun derdini tabii ki de paylaşmak isterim ama bu kadar da dert olmağı ortağı olmak istemem. Yani, arkadaş olarak beni görmesini istemiyorum.
Hımm. Hı hı. Öyle mi? He he. Arkadaşça yaklaşıyor sana galiba. Hı hı. <chuckles> Hıı. Hı hı. <chuckles> Anladı Hımm. Duymak, bilmek istemediğin şeyleri söylemesinden rahatsız oluyor Hı hı. Hımm. Evet. He he. Yıpratıcı olduğunu mu düşünüyorsun bunların? Hı hı. Anlad Ha ha. Peki, eee, bir konuşmana gitsek şimdi. Yani, annen sana bunları söylediğinde gerçekten tam olarak ne hissediyorsun?
Hı hı.